Ada hari-hari yang pengen, eee, kita tuh pengen lebih tenang. Nah, Kakak s sendiri ada enggak sih ritual, eee, sederhana deh yang, eee, selalu bikin hari Kakak tuh bisa lebih tenang, lebih santai, kayak gitu?
Mhm. Oke, waduh ada banget lagi, Kak. Jadi ceritanya i ini mungkin buat orang lain tuh agak aneh. Tapi aku tuh suka medit meditasi, Kak. Dan aku tuh meditasi tuh yang bener-bener, apa ya, bener-bener sering, kayak contoh aku bangun pagi, pagi ini aja, aku meditasi dulu. Dan kalau malam pun aku meditasi juga gitu, tapi itu aku enggak eee, ini disclaimer ya, ini ak aku enggak pakai meditasi itu sebagai s eee, sebagai media aku berdoa. Berdoa itu lain, meditasi itu lain gitu, Kak, kalau menurut aku gitu. Kalau berdoa itu kan kita lebih ke spiritual ya, Kak, lebih ke hubungan kita sama Sang Pencipta gitu. Nah kalau meditasi itu lebih ke untuk hubungan kita dengan, eee, diri kita sendiri, gitu, Kak. Nah itu tuh heeh, jadi aku sering banget tuh, Kak, meditasi pagi itu musti sama malam sebelum tidur juga aku pasti meditasi, gitu.
Oh apa tuh? Oh. Mhm. Mmm. Oh. Mhm. Mhm. Oke oke. Nah, betul betul. Mhm. Mmm, bener sih. Aku setuju. Mmm. Oh rutin? Rutin juga ternyata ya Kakak. Sering banget, mhm, itu pasti wajib tuh, Kak, pagi bangun tidur dan malam sebelum tidur berarti ya?
Iya bener, Kak. <clears throat> Iya, bener, Kak. Karena tuh jadi awalnya tuh kayak gini, Kak. Jadi tuh aku kan kebetulan, eee, bergelut di bidang pekerjaan medis ya. Dan kadang tuh kita tuh kalau misalnya berurusan dengan orang banyak gitu kan, apalagi kalau misalnya kita berurusan dengan keluarga pasien gitu, Kak. Kan ada tuh kadang keluarga pasien juga mungkin karena mereka khawatir ya dengan keluarganya yang sakit, gitu. Terus kan mereka ujung-ujungnya jadi stres dan jadi marah-marah ke kita. Nah, terus aku tuh ngerasa ya, Kak, kalau setiap kali aku terpapar oleh emosi atau oleh kemarahan dari keluarga atau dari pasien gitu, itu tuh aku, eee, cenderung untuk menyimpan energi itu gitu, Kak. Aku ngerasa kayak, kok kok hari aku jadi iya, jadi jadi bete seharian gitu atau kayak jadi jadi berat gitu seharian, aku jadi kepikiran terus. Nah aku ngerasa kayak, "Kok ini kenapa energi negatifnya malah aku serap ya?" gitu. Jadi, awal mulanya itu, jadi aku ngerasa kayak, "Duh kayaknya aku harus menemukan, eee, sesuatu supaya aku plong," gitu gitu, Kak. Heeh, cara aku ngelepas ini gimana, gitu.
Mmm. Oh. Oh, betul betul. Iya, betul. Mmm, bener. Mmm, setuju. Mmm. Mhm. Oh. Jadi diserap ya energi negatifnya gitu ya, Kak, ya? Mmm. Mhm. Oh git na Itu, pertama kali Kakak, eee, awal mula ketemu, eee, meditasi ini nih atau misalkan, eee, cara meditasi ini. Nah, kalau aku juga penasaran, eee, setelah Kakak menemukannya itu Kakak, eee, belajarnya meditasi itu gimana? Itu kan kadang, eee, meditasi tuh eee, sulit dilakukan ya karena harus fokus gitu. Itu, eee, gimana Kakak belajarnya gitu?
Heeh. Oke. Oke baik. Mhm mhm. Betul, Kak.

Oh, nah, itu abis itu, eee, gimana tuh? Apa yang Kakak lakuin? Eee, biar te apakah langsung tidur aja terus melupakan semuanya atau gimana tuh, Kak?
Mmm. Oke, kalau aku pribadi ya, Kak, pertama tuh aku cuci muka lagi biasanya. I ini agak lucu sih, tapi tuh aku nggak tau kenapa, eee, kalo misalnya abis cuci muka itu tuh jadi kayak lebih ngantuk, gitu, Kak. Jadi aku biasa cuci muka, terus, aku iya, biasa kan orang lebih seger ya, tapi aku tuh cuman seger tuh cuman kayak di menit-menit awal. Nanti habis habis 2 menit, 3 menit, itu tuh udah merasa kayak, duh, angin sepoi-sepoi udah masuk, eee, u udah kena dimuka, kok kayaknya ngantuk, ya, gitu. Terus aku sambil sambil nge-scroll sih, Kak. Memang mungkin ada orang yang beberapa orang yang bilang kayak, nggak boleh, gitu ya, kalau nge-scroll pas mau tidur, gitu. Cuman kayaknya kalau di hari-hari tertentu aku lebih enak kalau nge-scroll dulu, gitu, Kak.
Mhm. Oh. Oh, gitu. Biasa kan lebih seger, gitu. <laughs> Heeh. Ah, oke. Heeh heeh. Mmm, betul. Oh, gitu, jadi itu juga sa salah satu, eee, kegiatan yang bikin Kakak, eee, santai rileks te dan tenang, ya? Oh. Oke, setelah itu, eee, apa, Kakak lanjut, eee, meditasi atau langsung tidur aja nih habis scroll scrolling?
Iya, lebih pendinginan, gitu, Kak. Biasa kalau habis scrolling aku langsung ketiduran lagi, Kak. Kalau malam-malam iya, iya bener, Kak. Jadi bener-bener 1 kali aja tidur, gitu.
Oh, gitu. Oke, heeh Mmm, nah, kalau a aku juga penasaran nih, kan Kakak tadi biasanya pagi dan, eee, malam, tapi kalau misalkan di akhir pekan ya, apakah Kakak pernah nyobain gitu, meditasinya, di siang hari mo kel eee, di luar waktu kebiasaan Kakak, nih? Terus apakah itu berhasil atau enggak, nih?
Mhm. Oh, di luar waktu.

Kalau pas mau tidur, iya, Kak, heeh, karena itu kan bener-bener dari 1 hari yang udah aku lewatin kok kayaknya, eee, butuh sesuatu gitu, Kak. Karena kalaupun misalnya aku nggak nggak itu ya Kak, nggak pakai lilin, aku pakai ini Kak, apa namanya, eee, FreshCare itu loh, Kak.
Oh, oke. Iya. Oh.
Balsem-balsem gitu heeh, itu menurut aku kalo bau-bau peppermint gitu kayaknya lebih menenangkan gitu di aku.
Heeh. Oh, jadi ngebantu Kakak makin tambah, eee, santai, rileks, tenang, gitu ya, pas melakukan meditasi ya? Oh.
Rileks. Betul, bener banget, Kak, tapi itu cuma di malem sih, kalo di pagi karena aku buru-buru, biasanya enggak.
Heeh. Oh, gitu, jadi ritual pagi sama malam beda ya? <chuckles>
Betul, pagi sama <chuckles> malam beda tergantung kesibukannya, gitu.
Hmm, oke oke, nah, aku juga penasaran, berarti kalau, eee, durasi nih durasi, eee, meditasi di pagi hari dan di malam hari tuh, eee, b beda nggak? Terus berapa lama nih, Kak?
Mhm. Oke, eee, sebenernya nggak lama-lama banget sih, Kak, kalo yang di pagi tuh aku cuma 5 menit.
Oh, ya. Wah. Oh, bisa ya? Heeh, wah keren banget.
Iya, jadi sesingkat itu sebenernya heeh, jadi kan ada beberapa durasi kan, nah, terus aku tuh udah menemukan, eee, channel YouTube yang bener-bener dia 5 menit, tapi tuh bener-bener menurut aku membuat, eee, meditasinya tuh berasa efektif dan aku rasa kalo pagi juga gak perlu lama-lama, karena kalo lama-lama kita cenderung akan balik tidur, kan Kak? Iya kan, takutnya kita kebablasan tidur lagi. Jadi, kalo pagi aku gak lama-lama aku cuman 5 menit, malam juga gak terlalu lama, cuma 10 menit, Kak heeh, jadi meditasinya cuma 10 menit dan 5 menit.
Heeh. Oh. Oh iya, bener iya. Kurang, heeh. Oh, gitu, wah, berarti Kakak ini ya tipe yang, eee, cepat belajar dan cepat fokus ya 5 menit, 10 menit udah kayak pro loh. <laughs>
Iya. <chuckles> Syukurnya sih begitu Kak, mungkin lebih ke kalo misalnya kelamaan buat aku, aku justru jadi, apa ya, jadi risih atau jadi gak tenang, gitu, Kak, kalo kelamaan gitu, jadi ya cepet aja gitu, Kak.
Mhm. Oh. Mhm.